Hay đó, tuyệt vời luôn! A, nhưng mà bạn ơi, ờm, không biết là cái cái động lực nào mà khiến cho bạn có thể là vượt qua được cái nỗi sợ đó. Tại vì á, có những cái nỗi sợ mà khiến mình chùn bước luôn á, là là có khi là cái nỗi sợ khiến là bạn không dám bước lên sân khấu luôn đó, á, nhưng mà bạn vượt qua nó như thế nào? Có cái động lực gì hông?
<laughs> Ừm. Ừ. Đúng rồi đấy. Ừ, thật ra là ấy, ban đầu khi mà mình nghe cái tin mà mình mình sẽ phải bước lên sân khấu và nói trước từng đấy người là mình đã nghĩ là hay thôi. <laughs> Hay là mình từ bỏ cuộc thi ở đây có được không? Thế xong mình nghĩ như thế. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà bây giờ mình bỏ cuộc ở đây đi, thì có nghĩa là mình sẽ mãi chỉ là cái con bé nhút nhát, và mình cảm giác là đến mỗi một cái việc như thế này mà mình cũng không vượt qua được, tức là mình bỏ lỡ một cái cơ hội, đúng không? Ờ, bởi vì bây giờ mình tham gia cái cuộc thi này, ờ, nó sẽ là một cái trải nghiệm cho mình này, ờ, được thành tích thì c còn được cả giải thưởng này, được cả tiền này, được cả trải nghiệm, được cả danh dự nữa, đúng không? Có rất là nhiều thứ mà mình có thể đạt được ừ, thế mà mình lại bỏ cuộc chỉ vì mình sợ đám đông thôi thì mình nghĩ là, ờ, mình nên đánh cược một lần, mình nghĩ là mình nên thử vượt qua một lần. Bởi vì thật ra
Ừm. Ờ. Ờ. A, mình hiểu. Ừm. Ừm. A, mình Ừm. <laughs> Ừm. Ờ, khá là nhiều sự hấp dẫn ha. Ừm. <blows air> Ừm. Tức là muốn vượt qua bản thân. <laughs>
Ừ, đúng rồi đấy, cái nỗi sợ ấy, nó ph nó phần lớn đến từ cái sự mà không chắc chắn, đến từ cái sự mà không biết, ờ, giống như là con người sợ bóng tối bởi vì người ta không biết là có cái gì đang ở trong đấy, có cái gì có thể lao ra ấy. Đó, thì mình cũng sợ ánh mắt của mọi người vì mình không biết là mọi người đang nghĩ cái gì về mình, mọi người đang, ờ, ờ, nhận xét xấu về mình không, hay như nào đấy. Mình mình nghĩ là do cái tâm lý như thế, đấy là lý do tại sao mình sợ đám đông. Thành ra là mình nghĩ là, ờ, mình không để cứ mãi vô tri như thế được, mình không thể cứ trốn tránh như thế được. Ờ, đằng nào không phải bây giờ thì mình tin chắc rằng ừm, khô chắc chắn rằng là trong cái cuộc đời dài của mình ấy, không ít thì nhiều cũng sẽ có một cái lần nào đấy mà mình sẽ phải đối mặt với cái nỗi sợ này thôi. Thế nên là tại sao không đối mặt với nó sớm hơn? Bởi vì là mình càng sớm giải quyết được nó thì có phải là mình sẽ càng có thêm nhiều kinh nghiệm hơn không?
Ừm. <laughs> Rồi, hiểu ha. Ừm. <laughs> Hiểu. Ừm. Ờ. Rồi. <laughs> Muốn thử một lần, phải không? Ừm. Đúng rồi. Ừm.

Ờ, thì thật ra là ấy, mình khi mà nghe tin mình vào được vòng cuối ấy, là mình cũng, kiểu, đã hơi bất ngờ đấy, mình đã kiểu "Ủa thế hả?" <laughs> Ờ, thế xong là mình nghĩ là thôi được rồi, ừ, đằng nào cũng vào rồi thì mình sẽ, gọi là, đâm lao thì theo lao đấy. Thế là mình đã cố gắng và mình đã chuẩn bị cái bài hùng biện của mình một cách, gọi là, thật sự là tốt nhất có thể trong khả năng của mình luôn ấy. Tức là mình đọc ừm, mình đọc thuộc lòng cái bài đấy, mà mình đọc thuộc lòng đến cái mức mà giống như, kiểu là, bây giờ bọn giống như kiểu bọn ngày xưa học thơ ấy học thuộc thơ "Thúy Kiều" ấy. Mình chỉ cần đọc câu đầu tiên thôi là, kiểu, cả một cái đoạn sau nó cứ sẽ tuôn ra, tuôn ra giống như là mình mình đã học thuộc lòng đến một cái mức đấy rồi ấy. <sniffs> Thế nhưng mà nha, mình kể cho bạn nghe, cái lúc mà mình bước lên sân khấu, thì khi mà cái mình ở nhà ấy, mình m mường tượng là mình sẽ đi vòng vòng sân khấu ấy, xong rồi tương tác với khán giả giống như, kiểu, ở trên trên trên ti vi ấy!
Ờ. <laughs> Ngạc nhiên. Ừm. Ừm, hiểu. À, có chuẩn bị trước. <laughs> Ờ. Rồi, mình hiểu! <laughs> Ừm. À. Ừm. Ừm, rồi, hấp dẫn đó. <laughs> Ừm. <laughs> Rồi, mình hiểu, <laughs> giống như là ca sĩ hay là diễn giả gì đó, đúng hông?
<laughs> Ừ, đúng rồi đấy! Mình nghĩ trong đầu như thế. Thế cái lúc mà mình bước lên cái sân khấu, chân mình run mà nó nó đâm cột ở dưới đấy luôn, mình không nhấc được một miếng nào! <chuckles>
Ừm. Ừm. Nói ch Ơ, không Không đi nổi luôn! <laughs>
Ừ, trời ơi! Mình đứng như trời trồng mà chân mình run hết cả lên, xong là tay mình cầm cái mic ấy, tay mình cũng run luôn.
Rồi. À, mình hiểu. Ấy, nhưng mà bạn ơi, ơ, mặc dù là học thuộc lòng nhưng mà hùng biện là cũng phải có cảm xúc chứ? Hông lên le le nhưng mà bạn a, nếu mà bạn đọc thuộc lòng như vậy á, thì, ừm, là giám khảo là nghe lại sẽ biết là bạn đang đọc, ờ, vậy bạn, ơ, lúc đó bạn có thể hiện được cái cảm xúc trong cái cái buổi trình diễn của bạn hông?
Ừm, mình cũng biết rằng là nếu như mà mình chỉ đọc thôi ấy, thì nó sẽ giống như là, ờ, gọi là, đang đọc diễn văn đấy chứ nó cũng không phải là hùng biện, đúng không? Thế nên là khi mình học thuộc lòng ấy, mình không chỉ học từng câu chữ mà mình còn học cả cái cách nhấn nhá này, rồi mình học cái ngữ điệu lên xuống nữa. Có nghĩa là khi mà mình học thuộc lòng ấy, là mình đã thêm rất là nhiều cái cảm xúc vào trong đấy rồi!
Đúng rồi. À, hay nha! Suy nghĩ rất là kỹ á. <laughs> <chuckles> Ừm, tuyệt vời nha! Lại có chuẩn bị chu đáo nữa ha. Tức là trong cái lúc mà học thuộc lòng còn chen nhào cảm xúc trong đó nữa. Ừm, nhưng mà, à, phản ứng của khán giả là không biết là có ai mà nhận ra được cái nỗi sợ của bạn lúc đó hông?
Ừ, đúng rồi đấy.